うーん、 結局ね、習慣。<laughs> しないからね。あの、ああ、またまた、来年こそは <laughs> いつも。<laughs> そんなことばっかりやってるんですよ。そう、きょ興味が散漫でうんうん。
え。 ね。 うん。 あ、そうですか。 あ、そうですか。<laughs> あ、そうなんですね。え、じゃあ そうです。あ、じゃあ、好奇心はたくさんあるんですか？いろんなことにうん。
そうなんです。例えばですね、パン作りに、いや、パン作ろうって思う。
いや、あ、いいですね。うんうん。
思うでしょ。そしたら、あの、調べる時も必ず、簡単っていう文字がついた。<laughs> うん、そう、それで調べるんですよ。
はい。 うん。 あ、あ、それ、でも大事ですよね。うん。 はい。
そしたら「え、これが簡単」っていう疑問符がついて。
あ。 そうなんですか。
もっと簡単なものを探そうとするんです。
あ、そっか、じゃあやっぱりこうい難しいものだったんですね、パンは。
そう。 いや、あの自分が思っている簡単と、ま、十分簡単なんだと思いますよ。あの <laughs> プロから言わせれば。ええ。なんですけど「いやいや、まだ、まだまだでしょ」とか思って。
あ、あ、なるほど。あ、ああそうですか。<laughs> ええええ、なるほど。 うん。 あ、そっか、もっと簡単にしたかったんですね。ああ、なるほど。
そうそう、そうなん。そんなことばっかりして、まあ、結局いや、でも作るんですよ。作って。あの「あ、まあまあ、こんなもんね」って感じで。あの <chuckles> まあ、に2回は作るんですよ。
うん。 うん、はい。 うん。なんか

そうですね。なんかね、飽きちゃうんですよね。なんうーん、そう、なんか、フォカッチャも色々あるんですよ、薄っぺらいのもあるし、ふんわりしたやも。どう。でも、ふんわりの作った時に、いやいや、山崎のふんわりでしょって、やっぱりどっかで、そこに。私やまざ私、山崎のふんわりすんごい好きなんですよ。<chuckles> もう、あれは凄いですよね。もう素晴らしくないですか？
ああ。 あ、そうですか。 あ、そうですか。 うん。 ええ。 あ。 <chuckles> そうなん あ、そうなんですね。ん、じゃあ、そう あ、そうそうなんですね。じゃあ、ちょっと、ご自身のあ、そっか、じゃあ、パン作りでは、じゃ、それは目指さない方がいいって事が分かったんですかね？
食べてみて下さい。うん、うん。 <chuckles> そうなんですよ。だから、やっぱりね。職人が作るも方が、美味しいっていうところに行くと
ああ、なるほど。 うん。 あ、なるほど。うんうん。
うん。そうなんですよ。中々材料費もね、掛かるんですよ、これがまた。
そうですか。 うん、あ、そっか。それだと、ちょっと、むずあ、そうなるんですね。手間掛かるんですよね。じゃあ、やっぱり。そっか、じゃあ、やっぱり、こう今お聞きした中だと運動ですか？スポーツはいいですかね。
買った方が安いじゃん、美味しいし。 そうなんです。 はい。 そうですね、もうせめて、もう毎日やらなか気持ち悪いって言うぐらいの
うん。 あ、ええ。
私でも続けられるスポーツをあしたいなっていうところですかね、今。うん。
うーん。 あ、確かに、ずっと出来たらいいですよね。
ほんとに、なんかね。もう風邪引いてても、これやらないと気持ち悪いっていう風な
うん。 あ。